Kesinlikle doğru söylüyorsun. Iıı, haklısın, yani, c o yüzden, eee, ona da teşekkür ettim, yani, çünkü yanımda olduğu için, destek olduğu için. Bir de, yani, eee, şarj da bitmek üzereydi. Dışarıda, işte, kafeden, eee, oturduğumuz kafeden, işte, şey, şarj aleti istemek zorunda kaldık. Böyle, tabii biraz stresli bir süre ııı, zamandı ama
I hı. Hı hı. Haa. Tabii ki. Yani, bir tatil için istenmeyen bir stres sonuçta, yani. Tatile gelmişsiniz.
Evet. Evet ama güzeldi, ya. Gerçekten şu an, ııı, hatırladıkça hem gülüyorum hem de, yani, eee, teşekkür ediyorum, yani, eski sevgilime. <chuckles>
<chuckles> Peki, eee, bir r s yani, sevgili, arkadaş, biriyle tatile çıkarken artık belki çözüm odaklı ve soğukkanlı olması senin aradığın özelliklerinden biri olacak çünkü bu tecrübeden sonra. Başka, ımm, yani, hangi özellikleri ararsın? Çünkü insanlar birbirlerini tatilde çok tanır denilir, genelde. Eee, sen buna katılıyor musun ve katılıyorsan hangi tarz insanlarla senin, eee, tatile çıkma anlayışın uyar?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, önceden ben şeydim, böyle, ııı, bütün gezilecek yerleri, böyle, listeleyen, ııı, ondan sonra bayağı, böyle, planlı Evet, evet, her şeyi hazırlayan, ııı, iii, planlayan kişiydim ama daha sonra fark ettim ki, hani, cidden bu, ııı, tatil bana çok büyük bir, eee, kazanım, ıııı, sağladı. Çünkü, eee, bazen, işte, çünkü at bir sonraki tatilimde, Atina'da mesela, ııı, ye ye gezemediğim yerler oldu. Dedim ki, "Sağlık olsun, bir dahaki sefere." Hani, eee, esnek olmak, ııı, rahat olmak, yani, anın tadını çıkarmak bence çok önemli ve a tatil arkadaşlarımda bunları arıyorum genellikle.
Planlı, organizasyonu yapan, hı hı. Hı hı, tabii ki. Hı hı. Tabii ki, neden olmasın? Evet.